Oh, jadi lebih diseimbangkan yang baw bagian bawah lebih longgar, yang atas lebih menyesuaikan tubuh.
Mhm, betul. Iya, kayak gitu.
Nah kamu tadi di awal sempat bilang pernah coba beberapa gaya. Sebelum kita maju nih ke topik yang lebih dalam lagi, boleh cerita dulu nggak gaya yang pernah kamu coba itu apa aja?
Eee, dari jaman SMP itu, ini jauh banget ya dari jaman SMP tuh aku sering banget pakai gaya, eee, kayak celana jeans, terus pakai kaos biasa tapi ada dililit pakai, eee, jaket gitu <chuckles> klasik banget. Nah itu kayak gitu sih dulu waktu SMP seringnya, dua ribu berapa itu ya? mungkin 2012, 2011-lah. Jauh banget itu masih SMP. Nah terus waktu SMA udah mulai nemu nih dikit-dikit kayak dari bawahan nih, bawahan aku udah mulai suka yang kulot gitu. Karena aku ngerasa, eee, selain nyaman gitu, eee, pakai kulot tuh ternyata kayak gimana ya untuk aku yang bukan tinggi juga sih maksudnya cocok gitu untuk yang s tingginya sedanglah kayak aku gitu. Kalau untuk yang tingginya iya betul, kalau yang tingginya kurang kan menurut aku pakai kulot tuh kurang cocok jadi lebih keliatan, eee, membuat kita tuh terlihat lebih b makin kecil gitu badannya.
Gak papa kok. Oh, <chuckles> oh gaya-gaya tahun 2000, mhm. Oke, terus. Ya. Jadi secara visual ngebantu ya.

Eee, kalau dari penjelasan temen aku sih lebih kayak gini, kayak misalkan kita nyuci bajunya itu direndamnya, eee, lebih lama sama kayak sabunnya itu lebih banyak, dan itu jangan sekali nyuci doang, kalau bisa 3 kali nyuci. Jadi kayak digiling juga, di ren tapi tapi bukan digiling dong ya, jadi kayak direndam dulu selama lima belas menit lah kira-kira, terus kita giling. Nah, itu berkali-kali, jangan cuma sekali doang gitu, dan kalo bisa lebih baik pake air mendidih.
Baik. Oh, berkali-kali, ya. Mhm. Hmm. Oh, iya? Tujuannya untuk apa?
Karena kan air mendidih, eee, untuk ini mengurangi bakteri-bakteri yang kita gak tau kan.
Oh, jadi tujuannya untuk digiling 3 kali itu supaya lebih bersih dan menggunakan air mendidih juga supaya bakteri ataupun kuman mati ya?
Begitu. Iya, betul. Iya, betul, itu ngaruh banget,q sih.
Oh, oke. Makasih banyak loh udah berbagi tentang selera gaya berbusana kamu terus, eee, gaya-gaya yang pernah kamu gunakan juga. Nah, yang paling penting tadi kamu sempat berbagi saran atau tips nih untuk membeli pakaian dari pasar thrift. Iya. Makasih banyak ya, kamu sangat membantu, loh.
Iya. Iya, betul. Iya. Pakaian preloved, ya. Iya. Iya, semoga bermanfaat, ya.
Pastinya bermanfaat, kamu jangan
Iya.